Mh. Ho appreso dall'esperienza che devo, uhm, prima iniziare con antipasti frugali, che non riempiono molto, perché se no m a volte aspettando mezz'ora agli altri, poi siamo già pieni noi che abbiamo l'antipasto. <laughs>
Mh-mh. Certo. <chuckles> <chuckles> E invece ti volevo chiedere, non hai mai provato magari la tecnica di dire di anticipare l'orario, uhm, per i ritardatari? Quindi: "Ah, sì, la cena inizierà alle 8." E invece magari agli altri, a quelli più puntuali, hai detto il vero orario, magari, non so, le 8 e mezza, così per giocare di strategia diciamo.
Mh-mh. Ehm, l'abbiamo abbiamo provato a farlo una volta, e queste 2 persone che ti dicevo, mia sorella e questa amica, si sono anche arrabbiati perché: "Eh, non è giusto questo tipo di manipolazione, per quei 10 minuti che arrivo in ritardo." Cioè alla fine abbiamo detto: "Vabbè risolviamo così." Sai com'è <chuckles> per evitare <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Okay. Quindi n non ha giocato a vostro favore comunque questa cosa. <chuckles>
No assolutamente. <chuckles> Io una volta ho provato anche a cambiare l'orario, ehm, mhmm, del cellulare e dell'auto di mia sorella, però <chuckles> quel giorno è arrivata in anticipo al lavoro e poi s'è arrabbiata. <laughs>
<chuckles> Quindi <chuckles> quindi proprio strategie disperate proprio, per per cercare di farli arrivare in orario. E invece mi stavi raccontando, appunto, di questa bella atmosfera che ti piace anche creare a casa, quindi anche per avere una conversazione sicuramente più intima, perché mi stavi dicendo, appunto, della differenza rispetto al ristorante. E quindi magari che playlist metti come sottofondo? Che quali sono i trucchi, diciamo, per creare un'atmosfera più intima?
<chuckles> Un po' sì. Mh-mh. Mh-mh.